Ya, benim şöyle bir problemim var. Ben, eee, genel anlamda güvensiz bir insan olduğum için ve şu anda, eee, akademide, eee, yol almaya çalıştığım için, doktora yapıyorum ben bu arada, tarih alanında.
Nedir? Hı hı. Çok güzel. Tebrik ederim.
Fakat, eee, güvensizlik beni çok etkiliyor ge genel hayatımda, genel anlamda ve bu noktada da akademide, eee, fikirlerimin çalınmasından çok korkuyorum. Yani, eee, zaten akademinin, eee, bir, eee, maalesef çektiği bir yani, çok çektiği bir problem var. İntihal dediğimiz ya da işte, kilit etme dediğimiz, yani, işte, re bi birinin, eee, fikirlerine referans göstermeden, eee, onu kendi fikirlerinmiş gibi sunma meselesi. E, dolayısıyla, eee, ben, <exhales> eee, bundan çok korkuyorum işin aslı ve bu beni çok tedirgin ediyor. Emm, böyle bir şeyle karşılaşmak. Çünkü, eee, bu tabii ki emek hırsızlığı demek ve emek hırsızlığı kimsenin istemediği, ya, kimsenin başına gelmesini istemediği bir mesele bence. Eee, çünkü sen bir sürü şey için kafa patlatıyorsun ve o kafa patlattığın, eee, meselelere dair, hani, bunların orijinal kalmasını istiyorsun ve bunların işte senin, eee, ortaya attığın, eee, fikirler olarak kalmasını istiyorsun eğer sen de orijinalsen şayet. Hani, böyle olduğunu kabul ediyorum. Ve bunun, eee, çalınması ya da bunun taklit edilmesi <exhales> hiç hoş olmayabiliyor ve, eee, fakat bu, emm, korkunun, eee, benim üzerimdeki etkisi de çok büyük ve bu korkuyla aslında bir yandan da baş etmek istiyorum ve fakat nasıl baş edebileceğimi bilmiyorum. Sende buna dair birkaç tavsiye var mıdır ya da bana neler söylersin?
Hımm. Anladım. Evet. Evet. Anlıyorum. Evet, kesinlikle. Evet. Kesinlikle.